जी, बिल्कुल, बिल्कुल जो है मैं बताना चाहूँगा जो मैंने जो अभी हाल ही में आपको बताया कि जो ₹1500 मैंने जब कमाए हुए थे, तो जो है मेरा बैंक बैलेंस जो है ना माइनस में चलता था पहले। तो जो है अ, तो मैंने जब ₹1500 कमाए तो उसमें से जो है अ, कम से कम ₹250-₹300 जो है ना, वो मेरे बैंक के जो सर्विस अ, एक जैसे मेंटेन फी मेंटेनेंस फीस होती है उसमें कट गए थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि जो है अ, एक आम आदमी जो है वो व पैसे भी नहीं कमा सकता और जो है अपने अकाउंट में नहीं रख सकता। तो जो है उसके बाद से जो है मुझे क कई बार जो है मैसेज आने लग गए कि जो है अ, सर आप जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, उतना पैसा आप जेब में भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा अ, हँसी भी आई और जो है बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी आया कि जो है अ, मैंने मेरे बैंक वाले जो है मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद से जो है मैंने अ, जो है ना उस बैंक से अपना खाता ही कटवा लिया और दूसरे बैंक में मैंने जो है अपना दाखिला करा लिया। तो आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कोई ऐसे किस्से हैं उसके साथ?
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। <chuckles> अच्छा। अरे! अच्छा। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। <chuckles> <chuckles> अच्छा। ओह!

जी देखिए जो है, हर किसी व्यक्ति का जो है ना, हर एक मैं तो ये कहूँगा हर मिडल क्लास व्यक्ति का जो है ये सपना होता है की जो अपनी पहली कमाई जो है, वो अपने माता पिता को दे। पर जो है, मैं इतना ज़्यादा गरीब था उस टाइम पे की जो है मुझे अ, मुझे जो है ना खाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। तो जो है जब मैंने पैसे कमाए, वो तो जो है मैंने अपने सारे जो ज़रूरतें थी जो मुझे अपने खाने का जो है, बिल भरना था, तो उसमे जो है मेरे पैसे लग गए और बड़ी बदकिस्मती से जो है ना, मैं अपनी माता को जो है अ, क कुछ दिला नहीं पाया। पर जब अब जो है मैं काफ़ी अच्छा अ, कमाने लगा हूँ, तो जो है मैं अपनी माता के लिए जो है ना, मैं और मेरा बड़ा भाई जो है, वो एक मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं अपनी माता के लिए। तो बिल्कुल, जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्व फ महसूस होता है कि जो है अ, इस उम्र में जो है ना, ज जिस उम्र में मैं हूँ, उस उम्र में जो है काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं, वो अपनी जो है महिला मित्रों को जो है गिफ्ट देते हैं। तो जो है मैं अपनी माता को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद पर गर्व भी है। और जो है मेरी माँ जो मेरे माता-पिता हैं, उनको भी जो है मुझ पे काफ़ी ज़्यादा गर्व है। तो बिल्कुल पैसे से काफ़ी कुछ हो सकता है, और जो है अ, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी आती है मैं तो ये कहूँगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
उ, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ओह। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हुँ। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है और जान के मुझे अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे विचार रखते हैं और हालाँकि, कुछ ही दिन पहले मैंने भी ऐसे ही किया है कि मैंने भी अपने कुछ पैसे जो कमाए हैं, उससे जो है मैंने अपनी माताजी के लिए भी एक फ़ोन लिया था। अपने लिए भी लिया है और उनको भी लिया है एक, तो उनको भी मैंने दिया और काफ़ी अच्छा लगा और ऐसा पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाए और उनके लिए मैंने का जो है सोना भी एक गोल्ड है उसपे भी इन्वेस्ट करवाया था। काफ़ी ज़्यादा पैसे। तो तो मुझे भी लगा कि चलिए कहीं तो सही उपयोग हो रहा है, क्योंकि अगर बाद में कभी जरूरत पड़ी तो उसको बेच कर देखिए ना पैसे वापस तो आ सकते हैं। <chuckles> तो, मुझे तो हमेशा मैं चाहूँगा कि जो पैसे इन्वेस्ट किए जाए वो ऐसी जगह किया जाए जहाँ पर थोड़ा बाद में अगर कभी गलती से दिक्कत आ जाए वैसे ना आए पर काफ़ी उसका बचत करके भी थोड़ा ना चलना चाहिए। तो आप मानते हैं कि जो पैसा है आप उसका इस्तेमाल करते हैं या बचत करके चलते हैं आप उसके बारे में क्या बदलना चाहे?
जी। जी। जी। अरे वाह। जी। जी, जी, जी। अरे वाह, अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल।